Ja.
Auf jeden Fall.
Ähm
Moment. Ja, also, ich denke mir so, wenn ich's mit der Zeit verändert sich die Liebe zu den Katzen zum Beispiel nicht. Da ist es eben so <laughs> da ist es eben so, dass die, äh-äh, genauso stark ist, wie sie am Anfang war. Äh, es geht mir mit meiner Frau tatsächlich, muss ich eingestehen, auch so. Da habe ich auch überhaupt keinen Unterschied
<laughs> Ja. Oh, das ist toll, das ist toll, ja.
weil's auch einfach die gleiche Person geblieben ist. Ich denke, das ist auch noch mal ganz wichtig dazu zu erwähnen.
Es ist auch irgendwie ganz normal, dass es ah, ich weiß nicht. Also, ich finde ich persönlich finde es normal, dass die Liebe die Gleiche bleibt im Laufe der Zeit, wenn die Person sich jetzt auch nicht so stark verändert, ja.
Mhm. Ja. Ja. Das stimmt.
Okay, und die ja, Katze auch. <chuckles>
Ja. <chuckles> Dann vielen Dank, einen schönen Tag und mach Sport. <giggles> Du schaffst das. Ich glaube an dich. <giggles>
Danke, du auch. Danke, tschüss.
Tschüss.